Ya, tabii, eee, şöyle, kayıp da aslında, eee, bir öğretmen gibi yani, bakıldığında, işte, eee, ağacı kaybetmek, işte, ııı, moa monsteranın yaprağının sararması. Iıı, sadece doğada güzellik değil, doğada, ııı, ölüm de var, veya kayıp da var. Iıı, bu da, ııı, büyük bir öğretmen baktığında, bize birçok şey öğretiyor. Iıı, bu konuda da, işte, ııı, varlıklar, işte hayatımızda olan, ııı, doğanın var olduğu, iii, onun onunla kurduğumuz, ııı, ilişki için minnet duygusunu da, ııı, öğretiyor diyebilirim.
<clicks tongue> Ah evet. Çok haklısın. Hı hı. Anladım. Çok güzel anlattın aslında. Ne kadar böyle, bir bitkiden öğrenilebilecek, ne kadar çok şey olduğunu, ona verdiğin emekle aslında, sabrı, zamanı ve başka, hani, hayatın alanlarında da, aaa, bunun güzel etkilerini gördüğünden bahsettin. Çok teşekkür ediyorum anlattığın tüm detaylar, tüm içtenliğin için. Çok keyifli bir konuşmaydı. Dilerim senin, eee, monsteranın yaprakları kocaman, kocaman büyür, böyle, artık, hani, salonunda "Ya, bunu nereye koyacağız." dersin. Gerçekten yerini seven o çiçeklerden olur seninki de. Eee, çok keyifliydi benim için seninle konuşmak. Çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Evet. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi, benim için de ayn şekilde. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Benim için de. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.
Hoşça kal.